بالضبط، كنت لسه هاقول لكِ لو في ضغط مثلًا في شغل أو حاجة، ممكن بقى ساعتها ألـج ألجأ شوية لأصحابي. إيه يا شباب كنت ب عادي يعني بابقى صريح، يا جدعان أنا م ما ليش نفس لأي حاجة حتى شغلي ما ليش نفس فيه. آآ، مثلًا ما ليش نفس ليه خالص، اللي هو عامل مشكلة مع المدير هناك. آه، ممكن أبقى عامل مشكلة، هوب تييجي على نفسيتي، هوب أنا فقدت الحماس أصلًا إن أنا اشتغل. <chuckles> فجأة كده أنا ممكن أقول أنا يا جماعة أنا مش عايز اشتغل تاني خالص. فبقى م إمم، بالضبط. فممكن بقى أجي فجأة كده، أكلم صحابي: "يا جدعان أنا أنا خلاص أنا 0، أنا 0 طاقة حرفيًا ومحتاج يعني الدعم بجد. بنتكلم كده عادي، بس طبعًا دول صحابي القريبين، فاهماني؟ دول صحابي القريبين جدًا، فما باتحرجش يعني من الآخر، بنتكلم بقى عادي كده، وممكن طب، تعالَ نخرج، نـش نلف شوية بالعربية، أي حاجة. يعني كنت بافٌك، تاته، تاته، بافّك.
إمم. حتى الشغل. آه. إمم، إمم. ياه! إمم. آه، آه. طبعًا. إمم، إمم. إمم، إمم. حاجة كويسة دي برضه آه، ده كده بيعمل لك زي شحن للطاقة بقى، بتتكلم معاهم وتفضفض و وتخرج. آه، آه، آه، هو ممكن يكون الروتين الروتين سبب؟ في إنك أنت بتفقد الحماس؟ إمم.
إمم، بالضبط. إمم، إمم بالضبط، كنت باحاول اللي هو إيه طبعًا، طبعًا، طبعًا جدًا بمعنى الكلمة. أنا أكتر حاجة باكرهها في حياتي الروتين. أنا أصلًا يعني، أنا حقيقي مش هاقول لكِ أنا عشوائي بس يعني إيه، إلى حدٍ ما أنا ما باحبش اللي هو كل حاجة بالورقة والقلم. يعني باحب اللي هو في في المرونة شوية في حياتي. فلمّا باحس إن أنا ماشي على خط واحد كده في حياتي، الدراسة، شغل، مذاكرة، خلصت خلاص ده يومي. باحس إن أنا أصلًا فاقد الحماس لكل حاجة.
إمم. إمم. آه، مشكلة دي. إمم، إمم، إمم.
فأنا زي ما قلت لكِ، إمم، أنا أنتِ س عارفة أنا عايز أقول لِك إن ممكن أفقد الحماس نف يعني الحماس لصحابي نفسهم، يعني حرفيًا. أ اللي هو أيوه، <chuckles> آه، اللي هو اللي هو مثلًا دول إن أنا باقعد معاهم وبافٌك معاهم مثلًا، لأن البيت برضه مهما كان باحس إن هو إيه، في البيت برضه. ما أعرفش ليه باحس إن أنا صحابي كده بافك أكتر. بنلف ونروح أي مكان ومش عارف إيه الجو بالليل بيبقى جميل فبنفك، ممكن بقى اجي فترة
يا خبر! <chuckles> حتى دي؟ طب، لمّا تفقد حماسك تجاهم بقى بتعمل إيه؟ <chuckles>
ما هي دي المشكلة. أنا عايز أقول لكِ إن هي أصلًا بتبدأ معايّا بإن أنا مثلًا في مشكلة مع حد من زمايلي، هوب أنا خلاص مش عايز أقعد معاهم الأسبوع ده، أو الأسبوعين أو الشهر ده حرفيًا ممكن أقطع كمان بس هي هي ما وصلتش لكده، بس باجي فجأة كده أنا أنا فاقد الحماس ليهم أصلًا
يا خبر أبيض! آه. أنت بتحس إن أنت قافل.